あの、川沿いのところで飯盒炊爨して、カレーとかを作ってたんですよね。要はなんかバンガローのキッチンとかじゃなくて、ほんとに川の横に自分たちでかまど作って、火起こして、ご飯作ってるみたいな時に
はい。 うーん。
フッて、横見たら、えっとですね、紫色と黒のしわしわの蛇がいたんですよ。
うーん。<laughs> なんと、それはちょっとびっくりしますね。
そうなんですよ。絶対大人でもびっくりすると思うんですけど、私、蛇をそう、生蛇見たことなかったんですよ。
びっくりする。はい。 <laughs> で、初めての出会いが、このキャンプだったんですね。
ライブで。 そう。そうなんです。で、「あそこにいる」みたいに言って、みんな、「どこどこ？いないじゃんいないじゃん」って。「いや違う違う。あっちの、そっちじゃなくてあっちの岩だよ」みたいに言ったら、「ああ！」みたいな、「きゃあ！」みたいな。でもね、蛇の方がびっくりしたのか、スルスルってどっか行っちゃいましたけどね。いや、衝撃的でしたね、あれも。うん。
はい。 <chuckles> うーん。 いや、なんか色が珍しいですね、紫とか。
そうなんですよ。でもこれは若干自分でも、あれはほんとに紫と黒だったのか、それとも思い出補正的な、なんか恐怖感から操作しているのか、ちょっとね、怪しいんですけど、多分そうだったとは思うんですけどね。うん。
<laughs> ああ。 なるほどなるほど。 ええ。じゃあ、初めて蛇にも会ったわけですね。今でも、じゃあ、夢に出てくるっていうことで、すごい覚えてらっしゃるんですね。
そう。 うん。 そうですね。あのうねうねしたまあ、いわゆる蛇からした普通に歩いているだけなんでしょうけどね、私たちが勝手に怖いとか、わって言ってるだけで、うん、それも覚えてます。あ、そうだ、今の話の中で五感で言うと、あの、火を起こしたのもすごい新鮮だったんですよ。熱くて。うん。
うーん。 うんうん。 あ。 でも、じゃあ、起こされたんですね、自分で。